À, câu, ơ, ờ nếu mà để nói về câu ban ngày thì mình thường hay câu cá rô, còn câu ban tối thì mình hay câu cua bạn ạ. Câu cua thì, ờ, mình cũng sẽ là, à, ờ, ùm, nhầm đi cái ven bờ của những cái bờ mương nó cũng vẫn còn, kiểu như là, nó nó nước nó cũng xâm xấp thôi, nó thấp đấy và nhìn rõ được đáy đấy, mình sẽ thả cám vào xuống vào những cái ô ở, ờm, ừm, vệ vệ bờ mương như vậy. Cứ cách tầm khoảng, ơ, 5-10 mét thì mình sẽ đặt một cái một ít cám vào cái ổ đó. Và khi, ơ, buổi tối mình soi mình cứ đến chỗ nào mà thấy có cua chạy vào ăn thì mình sẽ thả một cái cần, cái cần của mình thì mình móc một cái con giun bào vào cái vòng sắt tròn tròn, sau đó thả xuống thì con cua nó thấy cái vòng cái cái cái sắt mà có con giun ấy nó quắp vào, thế là mình nhấc con cua lên và cho vào giỏ thôi. Đấy, câu rất là đơn giản luôn.
Ừm. Ờ. À, thú vị quá ha, tức là con cua nó không có ăn con giun, đúng hông? Mà nó chỉ kẹp cái càng của mình rồi xong mình sẽ nhấc nó lên, mình đã hiểu vậy, đúng hông?
Ừm. <clears throat> Bản chất bản chất là con cua khi nó nhìn thấy một cái cái cái, gọi là, cái một cái vòng m mà hình con giun thì nó con giun bản chất là nó cũng là cái đồ ăn của cua mà, nên khi nó nhìn thấy thế là nó sẽ quặp lấy nhưng nó không ăn ngay, nó chỉ quặp lấy th theo thói quen, theo phản xạ thôi. Thì khi nó quặp vào rồi thì mình chỉ cần nhẹ nhàng mình nhấc nó lên thì là là là là nó vào giỏ thôi.
À, vậy hả? Á! Hông hiểu ha, mình nghe câu cá thì rất là nhiều rồi, nhưng mà câu cua thì lần đầu tiên mình nghe luôn á. <laughs> Và, ờ, và nghe có vẻ dễ dàng để bắt một con cua á ha!
Ừm, đúng rồi. Câu cua cũng rất đơn giản luôn. Ừm, đấy, đấy là cách mình hay hay câu. Bởi vì ngày xưa cua nó cũng toàn con cua to đấy mình câu kiểu đấy, chứ còn nếu mà cua nhỏ mà một ổ mà có 2-3 con thì chắc là mình sẽ nhảy xuống mình lấy tay mình vồ cho nó nhanh.
À, vậy hả? Nhưng mà cua nó nó kẹp mình thì sao?
Ừm. À, kẹp làm sao được bạn. Cua thì bình thường khi mà mình câu lên thì nó sẽ ơ, hai càng nó đã quặp chặt vào cái con giun rồi thì mình chỉ cần thả nó vào trong giỏ là nó sẽ tự theo cái phản xạ nó, tự nó nó nó thả ra và nó rơi xuống thôi.
A! Hay ha, tức là, ờ, chỉ cần m mình thả con giun xuống là nó sẽ quặp con giun, xong rồi mình giở lên, xong rồi bỏ vô rổ.
Ừm. Đúng rồi, nó quặp con giun, dựng nhấc lên thả vào trong giỏ, ừ, cho vào trong giỏ thì tự động con con ừ, nó sẽ nó sẽ thả con giun ra nó rơi xuống.
Từ từ cái thả ra. Ôi! Dễ dàng quá vậy! Vậy ngày mai mình sẽ bắt đầu đi câu cua. <laughs>
Cũng dễ dàng, ờ. Ừm, bạn có thể thử xem nếu mà chỗ bạn nhiều cua. Đây là cái cách rất hay, mà bản thân mình cũng rất thích đi câu cua tối luôn, nó mát mẻ này, và cảm giác nếu mà câu được nhiều cua về nấu canh thì rất là phấn khích, thì đó.

<laughs> Ừm, mình hiểu. Bạn có nghe nói là có những người mà kiểu, ơ, sát cá rồi, ờ, sát cua rồi, giống như, kiểu là, họ đi câu ở đâu là dính tới đó. <laughs> Bạn có phải là một người như vậy hông?
Ừm hưm. À, cũng đúng đấy chứ, bản thân mình thì cũng không phải là người như vậy nhưng mà mình cũng đã từng đi với những người như vậy rồi. Đi với họ thì, ờ, mình chẳng câu được mấy mà họ câu đã đầy giỏ rồi đấy. Hoặc là, ừm, kiểu như là, cùng, ờ, một cái cái bờ nhưng mà mình thả chẳng cám, chả thấy có cua vào ăn nhưng mà đến lúc họ, ừm, đi thả thì lại thấy nó vào rất nhiều và bắt được nhiều đấy.
Ừm, thú vị quá ha! Vậy thì cái đó nó là, kiểu, may mắn hay là, kiểu, kỹ năng hay là như thế nào?
Cũng không rõ nên chắc là cái từ "sát" ở đây chắc khả năng nó là cái cơ duyên, có những người hợp, người không đấy bạn.
À, tức là họ thu hút những <chuckles> những cái con đó nó tới, đúng không? Thú vị quá ha.
À đúng rồi, ừm, kiểu như là, hợp với cái mệnh của cua cá đấy thì, ờ, ờ, chỉ cần đi đến đấy thôi là cua cá nó tự chạy đến rồi.
Ừm, chớ <laughs> Ừm, bây giờ thì mình hiểu là bạn hông có ở quê nữa mà bạn ở thành thị, đúng hông? Vậy thì bạn có duy trì cái thói quen này bằng một cách khác hông? Thay vì là đi ra đồng thì mình sẽ đi đến nơi câu cá chẳng hạn, kiểu vậy, câu cá giải trí, cũng cũng khá nhiều.
Ừm. À, có chứ bạn. Ừm, bây giờ mình vẫn mình vẫn duy trì cái, ơ, hình thức câu cá này, mình cũng, ờ, hay vác cần câu chiều Chủ nhật mình hay mang cần câu đi mình câu ở cái bờ sông ở gần, à, chỗ, ưm, à, mình ở đấy. Thì nó cũng là cái hình thức giải trí mà mình cũng thấy nó nó giống như là một cái hình thức gì đó nó cũng cuốn cuốn, giống như mình hồi bé mình hay đi câu cá vậy.
Ừm, thú vị quá ha, tức là đến bây giờ bạn vẫn duy trì cái sở thích đó và bạn sẽ xách cần câu ra cái nơi nào đó gần nhất, ờ, có ao hồ để mình câu. <laughs> Nhưng mà có cá hông? <laughs>
Đúng rồi, ừm. Ừm. À, chính xác đó. À, thì, ờ, cũng, ơ, có hôm có cá còn có những hôm thì chắc là cũng móm, không được con gì, đi về bạn ạ.

Thì là, ờ, mình mí em mình lại đi khá là xa, đi sang tận cái cái khu vực cái cánh đồng mà có cái một cái con, gọi là, con mương mà, ờ, gia đình nhà mình thuê ở bên đó, nhà mình thuê ở bên đó để trồng ấu. Thì có cả, ừm, gọi là, làm cả cái chòi, ờ, gọi là, cái chòi chòi bằng bằng rơm ấy chòi bằng rơm cắm ở đó để tránh nắng, thì là mình đi tận sang bên đó để câu
Ồ. Tránh nắng nữa ha, ờ.
câu đêm. Thế là ở nhà mình lại không biết là đi đâu ấy, thế là hò cả xóm đi tìm đó bạn, đấy, thế là, ừm
<laughs> Tưởng hai anh em mất tích. <laughs>
Ừ, tưởng hai anh em mất tích, thế là, à, đi mọi người cũng đi ra cánh đồng tìm thì thấy là ở bía phía xa xa cái chỗ mà, ờ, gọi là, cái cái lều, ơ, nhà mình thấy có cái bóng bóng đèn ở đấy, thế là mọi người mới chạy sang thì thấy hai anh em mình đang ngồi câu ở đấy. Đấy, thế là về là bị đánh đòn vì cái tội là đi xa xong không nói gì.
Ừm. Ăn đòn no luôn, nửa đêm lại dắt em ra đồng câu cá. <laughs>
Ừm. Đúng, đúng rồi.
Rồi cuối cùng cuối cùng là có câu được cá hông? Ờ.
Mình thì đi một mình thì rất là sợ, đúng rồi. Ừ, thì mình nghĩ chỉ ngồi, gọi là, có một lúc thôi, chưa kịp câu con gì thì đã bị, ờ, bị bị bị, ờ, cả nhà, ừ, túm về đánh cho một trận rồi.
Túm về rồi. Ừm. Nhưng mà cái điều gì thôi thúc mà đi nửa đêm như vậy rồi s hông sợ hả?
Thì tại vì ban ngày thì mình cũng hay ở ngồi ở cái chòi lá đấy để mình trông coi ấu mà, thì mình cứ nghĩ là, à, đi sang đấy là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà đi vào lúc đêm ấy thì nói chung là cái cánh đồng bên đấy nó cũng là khá là hoang vu, nó không có ai cả. Thế nên đi hai anh em đi một mình sang đấy thì thực sự là nguy hiểm luôn ấy.
Ừm. Đúng rồi. Trời ơi, đi đêm như vậy mà hai đứa nhỏ nữa, và ao rồi hồ rồi đúng hông? Lỡ mà lọt xuống dưới một phát thì thôi. Mà bạn có biết bơi hông? <laughs>
Đúng rồi. Ừm, nguy hiểm ấy chứ. À, mình thì lúc đó lại chưa biết bơi, em mình cũng không biết bơi. Mình thì, à, lớp 4, còn em mình lớp 1. Đấy, hai đứa bé bé xíu rồi rủ nhau đi câu tối, đấy là kỷ niệm mà mình nhớ mãi khi mà rất đông người đã hò nhau đi tìm ấy.
<laughs>